Bien sûr, bien sûr, c'est c'est important, heu, que l'être humain et que chaque personne soit à considérer dans sa différence, et justement, qu'est-ce que tu penses des nouveaux modèles existants, par exemple comme Montessori? Est-ce que ça te parle ces nouvelles façons de d'apprendre l'école? Hem, est-ce que tu penses que ça peut être un peu plus généralisé aussi, un peu plus accessible? Parce qu'à ce que j'ai enfin, Montessori, c'est très cher, donc est-ce que, hem, sans non plus créer d'inégalité, qu'est-ce que ça ça ça, heu, qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces nouveaux modèles et qu'est-ce que tu en penses?
Mmh mh. Mmh mh. Alors, heu heu, j'ai déjà entendu parler, mais je ne vois pas c'est quoi le leur système à Montessori, est-ce que tu peux m'en dire plus?
Bien sûr, Montessori c'est vraiment, heu, l'école, heu, bah, justement, la création, en fait, heu, ils ont beaucoup plus de liberté les enfants, beaucoup plus de, hem, au au niveau créatif, heu, ils peuvent s'exprimer, heu, je crois qu'il y a de la danse, il y a des c'est vraiment, heu, quelque chose, heu, un peu la nouvelle école, où c'est beaucoup moins protocolaire, justement, tout ça. Par contre, au niveau des tarifs, c'est c'est c'est c'est des écoles qui sont chères. Oui, c'est ça. Mmh.
Mmh mh. C'est génial! Beh Eh beh Beh, c'est génial! Ça, c'est moins bien, du moins <chuckles> parce que, du coup, l'accessibilité, heu, n'y est pas non plus s'il y a le les tarifs, heu, sont excessifs, heu
Bah, c'est ça, ça reste réservé à une, heu, classe quand même, heu, élevée, on va dire.
Hein hein. Voilà voilà, alors c'est trop dommage parce que, beh, c'est un système, heu, le le peu que tu viens de m'expliquer, qui me plaît énormément, heu, et mais ça, heu, le tarif, ça ça, heu, ça a toujours été une barrière et je pense sincèrement que l'apprentissage, heu, doit être donné à tous, mmh mh voilà, c'est très, très important oui, voilà, et heu, ou sinon, oui, eh beh, si si z il y a, déjà, heu, ça qui existe, heu heu, je pense que dans ce cas-là, heu, ça risque de bientôt arriver dans le public également.
Mmh. Inspirant. Oui.